A, çok tatlı.
Yani top oynuyordum. Yani ben ona atıyordum, o bana atıyordu. Yani tek çocuktum ben. Anne baba ayrıydı benim zamanımda. Eee, o yüzden tek çocuktum, babaannem bakıyordu. Bahçe, hayvanlar ve komşular. Zaten az bir köy muhiti vardı. Eee, böyle geçti. O koyunum benim şeyimdi yani böyle k ııı, dostum, ilk arkadaşım. Tabii koyunum ama hâlâ horozlardan korkuyorum. <chuckles> Evimizdeki horoz çok şeydi çünkü
Hımm. Hı hı. Hı hı. Anladım. İlk arkadaşın galiba bu anlattıkların değil mi? Hımm, anladım. Evet. Eee, be belki hani, agresif bir şeyine mi şahit oldun, ııı, bir horozun?
A, ya, kovalıyordu bizi ayol. Yani öyle kovalama olmaz. Dövüş horozu diyoruz ya. Dedem öyle bir dövüş horozu besliyordu. Artık hepimiz evde, eee, bir günün bir saatinde biri çığlık atıyor. Yani biliyoruz ki horoz kovalıyor yani. <chuckles>
Hımm. Evet. Hı hı. A, a! Tam bu bu tam, ııı, Karadeniz horozu demek ki ya, Karadeniz kanına sahip. Anladım, anladım, çok güzel. Peki, emm, ya, ııı, bö böyle bayağı hani, anlattıklarınla gözümün önünde, eee, canlandı. Hem ortam hem sen, bir kız çocuğunun, ııı, şeyle, doğayla, ııı, iç içe, eee, Heidi dağlarda gezer gibi hani, Heidi'ye benziyor. Evet.
Çok fena Karadeniz dövüş horozuydu yani. İnanılmazdı. Neyse ki kestiler sonra. Yani üzüldüm tabii ama. Evet. Evet. Evet. <chuckles> Kesinlikle öyleydim. Yok ben ama incir ağaçları tepesindeydim. Dizlerim hâlâ izleri var dizlerimde. Yani, ağaç, ağaç tırmanıp geziyordum.
A, çok güzel! Hımm, anladım. Eee, peki, biraz daha o çocuklukta kalalım istersen. Eee, bana oradan böyle hani, bütün bunlara dair, eee, böyle seni güldüren, eğlendiren, ondan sonra böyle, ııı, hatıranda kalmış bir şeyler var mı anlatmak isteyeceğin? Demin örnekler verebilirim dedin. Eee, biraz oralarda dolaşalım mı? Ne dersin?
Hı hı. Tabii. Tabii, tabii. Tabii.